Mm, kailangan talaga meron kang emergency fund, 'di ba? Kailangan, ah, paki kailangan maglaan ka talaga kahit mga 500 lang, ganyan. Kasi kapag n kahit sa maliit na halaga kapag naipon yan, lalaki din, 'di ba?
Totoo. Oo. Totoo. Totoo, tama. Tsaka ano, ah, maganda rin naman na mag-invest sa mga insurance company, 'di ba? Oo, kasi sabihin natin
Lal mm. Mm. Ah, oo. Tama kaso kasi an may kamahalan.
Oo. Pero meron akong alam na, ah, investment na, ah, investment talaga siya, the same time, insured ka. Ayun lang ang kagandahan doon. Yung parang, yung pera mong pinasok do'n, ah, for investment siya pero, ah, for insurance din, ayan. Maganda rin mag ano oo. Ayan. Sa akin naman din na sa akin kung pa'no ko ginagamit o nagplaplano sa mga unexpected, siguro ayan, isa yun sa mga, ah, multo thoughts ko na sakali na paano kung wala kaming maibigay, ma-provide, paano kami? At yun yung mga pinaka on process pa naman ako sa paraan na pag-iipon dahil sa dahil meron din akong, ah, mga magulang na edad dad may edad na. Siyempre expect na natin, 'di ba? Meron na mailalabas talaga tayo sa pagpapagamot at para sa maintenance. So, maganda na maging handa.
Mm. Mm. Tama. Ah. Mm, mm. Mm. Oo. Tama. Ay, oo maga parang maganda yata yan ano. <laughs> Mm. Tama. Mm. Mm. Tama. Ah. Tama. Ah, oo. Mm. Oo. Mm. Tama. Oo. Mm. Oo nga. Tama. Parang ano, 'no? Pinagpaplanuhan mo na siya. Yun naman yung kagandahan. Yun talaga yung kagandahan ng pag-iipon, 'no? Ka para ang ano, ano ba yun, yung hindi ka nai-stress kung saan ka huhugot, 'di ba?
Oo. Oo. Tama. 'Pag handa. Totoo. Oo, totoo.
Yung alam mo na may huhugutin ka na pera na mai maigagamit mo, 'di ba?
Oo. Totoo. Tapos, ah, minsan kasi, ah, may mga times na tayo rin naman nagkakasakit. Ah, nawawala din, 'di ba? Ayan. Maganda naman kung talagang mag-business na lang para pandagdag din ng ipon. 'Di ba? More racket, more pera.
Oo. Mm. Mm. Oo nga. Mm. Ay, oo, tama. A ang sabi nga nila oo, mas maganda talaga ang magnegosyo kaysa sa makipagtrabaho, 'di ba? Um, medyo ano, yun nga, medyo risky nga lang. Pero 'di ba kung susubukan, 'di ba malay mo naman umusbong pala yung negosyo mo, 'di ba? Na magiging mm. Tama.
Oo. Totoo. Oo. Mal oo. Tsaka may paraan pa, 'di ba? Kung wala kung ikaw ay bumaa na lost sa ganitong ka ano, traba ano, ah, negosyo, siguro hanap ka nalang din ng mga ibang negosyo, 'di ba?
Mm. Negosyo, mm. Mm. Oo nga, malay mo, 'di ba? Ma ano mo siya

Oo, ikaw ba? May tanong ako.
Dahil mm, oo.
May mga strategy ka ba sa pagbabayad ng utang? Tulad ng snowball o iba ibang paraan? May mga utang ka ba, in short? <chuckles>
Ah. Ayan. Ayan, ah, sa ano naman, ang kagandahan naman wala naman. <chuckles> Kasi hindi naman kami, hindi naman kami gano'n kagastos 'no. Buti nalang hindi kami mahilig sa mga materyal na bagay at saka ayoko talaga ng utang. <chuckles> 'Di ba? Kung, kung posible posibleng kung maaari wag kang uutang. 'Di ba, kapag nag tuloy-tuloy na kasi yan baka oo, mawili ka ikaw ba?
Wow, buti naman. Oo. Oo. Oo. Tama. Totoo kasi problema yan. Oo, <chuckles> sa makatuwid mayro'n pero hindi malaki. Siguro dahil nasobrahan sa pag-order, ah, ito naman kasi sa order ng parcel, ah, mayro'n akong remaining bal totoo, ba't mo alam? <laughs> Ayan.
Mm. <chuckles> Mm. Hmm. Oo. Ah. Ah, ano ba yan Spaylater? <chuckles> <chuckles> Oo kasi ganyan din ako dati. <chuckles>
Oo, ayan dahil hindi naman kalakihan at wala pa nga isang libo ah, siguro, ah, pangamba na rin sa akin kasi, ah, naka na naranasan ko na mangutang makapag-utang, ah, pero nababayaran naman.
Mm. Tama. Oo, tama. Mm. Ah, oo tama ako yata Mm, ginamit ko siya yata siya dati do'n sa pagbili naman ng appliances <chuckles> gamit naman siya sa bahay, oo lalo na pag
Oo, ako din. Eto ang setup ko. <laughs>
Mm, oo lalo na kapag ano wala kang budget talaga kailangan talaga hati-hatiin 'di ba?
Oo. Totoo, tama ka diyan, ayan. 'Di ko alam kung ano yung salitang snowball.
Mm, pero ang Oo, ako rin hindi, pero wala parang wala akong alam pero parang utang siya talaga. <laughs> 'Di ba? Atl east 'di ba, ah, parang alam natin na yung sayo maliit lang yung utang parang nakokontrol mo pa 'di ba?
May idea ka ba diyan? <laughs> Oo. <laughs> Oo, tama. Totoo. Oo, wag nalang din sanang malaki 'di ba?
At saka ano Oo at saka ano yung mga kaya naman tayo umuutang dahil sa kailangan natin 'di ba?
Oo, agaran na kailangan 'di ba? Ayan, eto pa, um
Mm. Tama, mm, sige.